う、そうなんですよ。で、なんかね、皆さんも、あの、そっすると、皆さんの得意料理も、あの、教えてくださるので
うーん。 う。 うーん。
すごく勉強になります。
うーん。いや、本当に食べてる時ってやっぱ人って幸せですし、そっからまた会話も まって、ほんとにいい時間が流れますもんね、食べながらみんなで。うん。ちなみにこう、お友達の中で、あの、ベジタリアンだったり、アレルギーがある方とかそういった方もいらっしゃったりします？
うん。 そうですね。 はい。 あ、1人ね、あの、甲殻類が駄目な方がいて。
ああ、なるほど。うんうん。そういう時うん。
うん、なのでそれは使わないようにしてますね。
ううーん、そうなんですね。ま、でも、今お話ししたものに関しては大丈夫ですよね？ううーん。
うん、は無いですね。なんか、たまにね、やっぱり、見た目が良いので、あのシュリンプカクテルとか
う。 ああ、お、うん。
を出したくなるんですけど、何かの拍子で私がそれに触って、他の料理も触ったらやだなと思うので
うーん。 あ、うん。
そう、その方が来られる時は、あのというか、パーティーをやる時に、あのアレルギーはないですかって一応聞くようにしてます。
うん。 なるほど。あ、すごいしっかり、あの、配慮されてますね。ちなみに、こう、盛り付けだったり、演出のネタとかも何かあるんですか？くすごくうん。
うん。 はい。 そうですね、あの盛り付けというか、配置にこだわりがあって
はいはい。